Alors en fait moi, j'aurais besoin de de ton aide, ou quelques conseils pour en fait, heu, essayer de construire de nouvelles habitudes, heu, qui durent dans le temps, heu, qui concernent le sport. Parce qu'en fait, heu, bah, je suis pas très sportif et heu, malheureusement je pense qu'il manque, heu, un peu de ça dans dans ma vie, pour peut-être aussi me libérer, heu, que ça soit dans la tête, je pense que ça me ferait heu, ça pourrait me faire du bien. Mais le problème bah, heu, c'est que bah, des fois j'ai pas envie quoi. J'ai un petit peu la paresse d'aller au sport donc malheureusement j'avais trouvé en fait une, mmh, une alternative. En fait je faisais de la danse afro, heu donc c'était les week-ends, heu, donc les samedis, heu, sur Paris. Mais malheureusement depuis, heu, ben maintenant 1 mois, heu, le studio est fermé et il va réouvrir normalement, heu, début de l'année prochaine, heu, parce que, heu, il y a des travaux. Mais c'est vrai qu'en attendant bah, heu, j'ai bah, j'ai perdu cette habitude-, habitude pardon et bah, je sais pas comment me motiver et je suis même en train de me demander, heu heu, si jamais il ouvre, est-ce que je vais vraiment, heu, y retourner hein.
Mmh mh. D'accord. Mmh mh. OK. D'accord. Ah, ça doit pas être évident comme situation si tu avais trouvé quelque chose qui te plaisait, qui te permettait de de te libérer comme tu l'exprimais et et où maintenant, bah, tu peux plus y accéder, heu, ça doit pas être évident. Est-ce que, heu, est-ce que tu as déjà essayé de faire d'autres sports?
Mouais. N ouais. Oh oui, bah oui, j'ai déjà essayé d'autres sports, heu, donc j'ai été à la salle, heu, j'ai essayé de faire du badminton aussi en, mmh, <tsk> avec une association à l'époque avec ma, heu, ma ma mairie mais heu, finalement, bah, le groupe, heu, j'étais pas très à l'aise avec. Heu, bon, c'était il y avait peut-être une trop une différence peut-être d'âge et de mentalité du coup bon, j'étais pas assez confort donc heu, c'est pour ça que j'ai pas continué. Heu, j'ai essayé également la natation donc la natation, heu, c'était intéressant, c'était pas mal, mais après forcément, bah, l quand, le froid a commencé à venir, bah heu, finalement j'ai trouvé des excuses assez faciles pour ne plus, heu, y aller. Et hem et la salle, bah, j'y allais parce que voilà, il fallait faire du sport. C'était pas forcément, heu, un endroit où j'étais à l'aise parce que j'aime pas trop les regards et puis j'étais pas à l'aise, heu, de faire, heu, du sport en salle. C'est pas quelque chose pour moi et finalement, bah, je re j'ai j'y ressentais même pas du plaisir à aller sur, heu, certaines machines donc heu, j'y allais par obligation. Donc à partir de là, bah, forcément, bah, une fois gu ve que je commence à y aller, bah finalement si je dois me forcer pour y aller, bah je sé j'épr j'éprouvais plus pas ce plaisir, pour aller faire du sport.
Mmh mh. Mmh. OK. Mmh. Ouais. Mmh. Ouais, je comprends, ouais. Ouais. Ouais, bah, c'est sûr que c'est difficile de mettre en place une habitude quand, heu, quand c'est quelque chose qui est déplaisant, surtout que là on parle d'une activité, heu, bah, en plus de la vie personnelle, du travail et cetera. Donc, heu, c'est vrai que si tu arrives pas à y trouver du plaisir, c'est pas évident de garder la motivation. Et du coup, heu, donc heu, quand tu es a commencé à faire la danse africaine, là, vraiment tu prenais tu prenais du plaisir, tu te sentais à ta place?
Moui. Oui. Moui. Ah oui, c'était trop bien, mais vraiment là, j'ai trouvé, heu, l'activité qu'il me fallait, le groupe était super, heu, la danse, heu, la prof aussi également, elle était, heu, elle était top, heu et et elle retenait, heu, voilà, elle connaît le d prénom de tout le monde, elle connaît le niveau de tout le monde. Donc vraiment elle prend le temps, heu, d'écouter et en plus pas de pression parce que je sais qu'au début, quand je commençais bah, il y a toujours un petit peu des exercices de renforcement, heu, un petit peu de cardio et cetera et moi c'est vrai, bah, comme, heu, je suis pas sportif, bah, au début heu, j'allais un petit peu à la traîne. Et bah, en fait, elle met pas la pression, voilà, on est on y va comme on peut, comme on se sent et vraiment oui bah, c'est ça qui est bien, parce qu'il y a certains coachs qui peut, heu, voilà qui peuvent mettre un petit peu la pression. Mais en tout cas voilà, moi je me sentais vraiment à l'aise, pas de jugement et le fait que peut-être on soit, heu, majoritairement, heu, bah, des femmes, bon, il y a quelques garçons, mais bon, c'est très peu. Bah, du coup, je c'est vrai que je me sentais, heu, bah, beaucoup plus à l'aise aussi. Donc, heu, vraiment
Non, c'est chouette! Mmh mh. Mmh, c'est bien. Mmh. Ouais, ça correspondait vraiment à ton énergie pour que tu puisses te libérer, prendre ta place, heu, faire tes exercices à ton rythme, du coup, tu te sentais pas, heu, tu te sentais pas brusquée, heu, tu pouvais progresser à ton rythme et c'est ça qui est important pour toi pour, heu, t que tu restes motivée. C'est qu'il y ait de la de la douceur et des échanges dans dans ton activité quoi?
Moui. Moui. Exactement. Oui. Oui, c'est exactement ça et puis j'ai de la chance, enfin, j'ai de la chance, comme je suis également, heu, d'origine, heu, hem, guinéenne donc Afrique de l'ouest, du coup, heu, peut-être c'est des sonorités aussi qui me parlaient et forcément, bah, des fois, bah, tu entends de la musique, bah, tu as envie de danser. Et moi j'ai toujours aimé la musique, j'ai toujours aimé le chant. D'ailleurs avant, je voulais même être, heu, musicienne, à l'époque, j'ai même participé à la Nouvelle Star. <laughs> Mais, bon, ça, je le dis pas à tout le monde mais oui, je l'avais fait, mais en fait, heu, la musique, je l'ai vraiment dans le sang, j'aime vraiment ça et heu, du coup bah, c'était encore une motivation en plus quoi.
Mouais. Mmh. OK. Ah ouais? OK. Non mais c'est super parce que, heu, du coup là enfin, quand tu me parles de de ton activité, quand tu me parles de tout ça, moi je sens vraiment qu'il y a du manque, donc heu, est-ce que tu tu ressens vraiment cette, heu, cette peur de mmh, de pas être motivée pour y retourner? Parce que j'ai vraiment l'impression que tu avais trouvée, quelque chose qui te qui te faisait beaucoup de bien quoi?
Ouais, non mais en fait, heu, c'est me donner peut-être, heu, cette motivation de prendre le train et d'aller à Paris, pour aller à ce studio, mais je pense que ça va venir parce que là c'est vrai qu'on est en hiver, heu, j'ai repris des mauvaises habitudes. Heu, du coup le week-end bah j'y j'y retourne plus, je reste au chaud, heu, des fois il pleut, on a pas envie, donc si je pense comme ça et après c'est facile parce que c'est fermé, mais du coup je me dis: «ah bah au final, heu, c'est un mal pour un petit bien.» même si en ré en en réalité, c'est le contraire parce que bon, je reste au chaud et voilà, je reste, heu, je reste à la maison, mais je pense que non, je pense que finalement, quand ça va s réouvrir, je pense que je vais me donner cette motivation, mais là, par exemple, j'avais trouvé aussi avant ça un un petit un autre sport, c'est faire, heu, de l'aquabike, heu, c'était, heu, dans des cabines, donc toujours avec, heu, Gymlib parce qu'en fait, j'ai une application aussi Gymlib qui permet de faire, heu, d'aller à des séances, sans forcément s'a abonner, heu, aux aux salles donc ça c'est top, et du coup, heu, j'avais trouvé l'aquabike. Beh par exemple là, le temps que ça soit fermé, beh, j'aurais pu faire encore de l'aquabike, mais en fait je me dis bon, heu, j'ai pas envie d'y aller et j'aimerais bien en fait retrouver un petit peu, heu, cette cette envie, pour, heu, retourner même refaire, heu, de l'aquabike en attendant.
Oui. Mmh mh. Ah oui. <chuckles> Ouais, mmh. Oh D'accord. Oui. Oui d'accord. OK. Je vois ce que tu veux dire. Est-ce que par rapport au groupe de de danse africaine, tu es en contact avec certaines des personnes qui dansaient avec toi?
Mmh mh. Heu, oui, parce qu'on a un groupe, heu, WhatsApp donc heu, avec, heu, la prof, heu, de de de de danse. Heu, elle avait d'ailleurs trouvé un studio, heu, c'était il y a 2 semaines mais c'était un peu loin de chez moi, heu, du coup, je ne suis pas allée et elle essaie depuis, elle essaie de trouver d'autres studios, mais il y en a pas. Heu, du coup heu
Mmh mh. OK. Et est-ce que est-ce que tu crois peut-être que, heu, le fait d'être en contact avec, heu, les personnes qui faisaient la même activité que toi, les personnes que tu appréciais et cetera, peut-être il y en a qui sont pas très loin de chez toi, vous pourriez vous motiver à, bah, soit vous voir et danser ensemble, heu, soit peut-être aller, heu, motiver quelqu'un à faire de l'aquabike avec toi? Est-ce que tu penses que l'effet de groupe, ça pourrait être motivant pour toi?
Oui. Heu, bah, en fait, on n'a pas trop ce lien, heu, avec ce groupe-là et heu, ce qui va peut poser problème, c'est pour les c'est une bonne idée hein, mais ce qui peut poser problème, c'est que pour, heu, les cours de danse, il faut quand même, heu, il faut une salle et heu, la la prof de danse a essayé de trouver une salle mais malheureusement, hem, elle en a pas, heu, c'est compliqué sur Paris. Mais par contre, c'est une bonne idée, le fait de de demander à quelqu'un de m'accompagner. Peut-être autour de moi, je pourrais voir, heu, qui pourrait m'accompagner peut-être dans une séance, heu, d'aquabike ou autre, ça pourrait être, heu, intéressant de de de voir avec, heu, un proche.
Ah d'accord. Mmh mh. Bah, c'est vrai que de de garder un lien avec quelqu'un, ça permet de se motiver mutuellement, quoi, et puis, bah, sinon il y a autre chose, c'est qu'on dit souvent que le déclencheur de la motivation, c'est la discipline. Bon, ça marche pas pour tout le monde, mais parfois, heu, c'est comme, hem, heu, se dire: «Bah, en fait, ça, c'est quelque chose qu'on doit faire, c'est quelque chose qu'il faut faire», donc je fais un premier pas. C'est-à-dire que, par exemple, heu, aller à l'aquabike, heu, je sais pas, qu'est-ce que ça peut être, le 1e pas pour toi? Faire son sac de piscine, peut-être?
Moui. Ouais. <scoffs> Oui. Heu, oui, peut-être, heu, mmh.
Et, tu vois? Une fois que tu as fait le premier pas, bah, hop, les choses, elles s'enchaînent plus facilement. Peut-être que c'est quelque chose que tu pourrais essayer?
Ouais. Oui non, c'est une bonne idée, mais je pense que, pour moi, le premier pas serait d'aller sur l'application Gymlib et la réouvrir, et de voir également ce qui est proposé. Parce que c'est vrai que depuis, en fait, je n'ai plus rallumé j'ai plus ouvert cette application, donc c'est vrai que, c'est au final, le premier pas, eh bah, c'est c'est bien, c'est ça. Regarder, heu, ce qui peut être proposé, peut-être également, bah, prendre un créneau et m'engager parce que, généralement, bah, quand je m'engage à quelque chose, eh ben, j'y vais et et heu.
OK. Mmh mh. Ouais. Ah, mais c'est bien de savoir ça, du coup, effectivement. Ça permet de te mettre un un un petit objectif. Hop, tu vois? Un premier un premier palier, et si tu arrives à le réaliser, ça motive pour le reste, surtout si tu sais que tu es quelqu'un de discipliné et qui va aller au bout de la chose, quoi. Mmh, c'est c'est des super pistes.
Yes. Oui. Oui. Ouais. Ouais, non, vraiment, c'est c'est une très bonne idée. Bah, je pense que que même, heu, bah, dans la journée, là, j'irai voir sur Gymlib pour voir également ce qu'ils proposent et comment justement, heu, en attendant que que, heu que, heu, le studio réouvre, heu, comment, heu enfin, où, heu, faire mon sport en attendant, et peut-être, oui, reprendre directement, heu, des séances pour, heu, l'aquabike. Oui, c'est c'est une bonne idée, ça, ouais.
Ah bah c'est cool. Puis tu vois, si jamais tu arrives à à y aller déjà une fois, que tu as fait ces petits pas, heu, petits pas et que ça arrive à t'amener jusqu'à l'aquabike. Bah peut-être, heu, vraiment, heu, prendre un moment pendant ta séance et après ta séance, pour voir le le bien-être que ça te procure, si c'est le cas évidemment. Et heu et si tu sens du bien-être, bah quand tu rentres chez toi, tu peux peut-être réserver déjà la séance d'après? Comme ça, ça évite, tu sais de de se dire: «Bon bah je vais réserver, heu, je verrai la semaine prochaine» et justement, quand tu es au chaud, que tu es bien chez toi, bah, tu as pas envie de réserver. Parce qu'il faut sortir, il faut aller dans l'eau et cetera. Alors que, quand tu es sur ta fin de séance, tu te sens bien, heu, tu as fait ton sport, heu, la finalement, l'eau, elle était chaude, donc c'était OK. Et bah, hop, tu prends rendez-vous tout de suite et puis comme ça, heu, tu sais que tu iras la semaine d'après, peut-être que ça pourrait t'aider à garder cette, heu, cette routine?
Moui. Moui. Oui. Oui. Ah bah, oui. Mmh. C'est vrai. Moui. Ouais. Non mais complètement. En plus, c'est vrai qu'une fois que j'y suis et une fois que, oui, dès que je sors, ben en fait, c'est vrai que je me sens bien et c'est vrai que c'est une bonne idée, parce que souvent, bah, quand je prenais, heu, des rendez-vous, hem et quand je réservais beh, c'était souvent à la maison. Bah, pourquoi pas f le faire, heu, oui, en sortant directement de de la salle? Et vraiment, heu, bah non non, c'est une très bonne idée. En plus là, je suis en train de penser, j'ai, hem, heu, je dois aller, heu, sur Paris, heu, bah ce week-end. Bah je pense que je vais même, heu, directement, heu, réserver, heu, vraiment ça enfin oui, merci beaucoup pour tes conseils. Et merci pour cette conversation parce que là pour le coup, heu, bah ça me re-motive. Bah, rien que le fait d'ouvrir l'application, me dire déjà que qu'elle existe et que, voilà, je vais devoir m'engager, pour, heu, pour faire, heu, ces, mmh, heu, ces cours, ces séances et ben c'est important et c'est c'est un bon rappel, et heu, pour, heu, avoir, heu, cette garder cette nouvelle routine et ben oui pourquoi pas planifier, heu, dès la fin des séances? C'est une bonne idée! Merci beaucoup.
Mmh. Mmh mh. Bah, ouais. Bah écoute, merci de de m'avoir partagé tout ça et d'avoir, heu, d'avoir pris en compte, des choses que j'ai pu t'apporter. J'espère vraiment que ça t'aidera et moi j'ai l'impression d'entendre dans ta voix que tu es motivée et que tu as envie d'y aller. Donc, heu, bonne, heu, bonne séance de sport au futur.
Moui. <chuckles> Merci.